जैसे।
जैसे कि हम देख सकते हैं कि अ, बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरर टेक जायंट आने लग गए हैं उत्तर प्रदेश में और निवेश करने लग गए हैं। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब मेट्रो की भी लखनऊ में शुरुआत हो चुकी है और हम ये भी देख रहे हैं कि अयोध्या जैसे शहर का कितना अच्छा विकास हुआ है। और आस-पास जैसे कुशीनगर वग़ैरह हो गए यहाँ पे भी देखिए की आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये सब जो बड़े-बड़े टेक जायंट है उन्हें भी निवेश करने का इसीलिए सही लग रहा है क्योंकि अब ल लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा ठीक है। जी, जी।
ओह अच्छा। हुँ। हुँ। बहुत स्ट्रांग है। अच्छा तो पहले इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। लाइक मैंने तो सुना ही था कि यूपी हमेशा से लाइक गुंडागर्दी बहुत है, गुंडा राज है। तो अभी ये भी सुनने को मिला लाइक पिछले कुछ सालों से जब सरकार वहाँ पे चेंज हुई है कि काफ़ी ज़्यादा जो बड़े-बड़े गुंडे हैं अब वो इत नहीं रहे जो पहले के कम्पैरिज़न में थे।
जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी।